Oye, haz de cuenta que últimamente llego, pues, super motivado al trabajo, ¿no?, o sea, con todo mi plan para todo el día, según yo, así digo: "Bueno, ya voy a cumplir con todo este itinerario", porque, pues, hay ciertas tareas que son como rutinarias, ¿no?, que sí o sí debo cumplir al día, eh, y pues, digo: "Me voy a concentrar en esto, le voy a dar seguido y así con esto voy a poder cumplir con todas las horas y voy a poder seguir, este salir al día, ¿no?, con todos mis pendientes", pero resulta, eh, en serio que no hay un día y una hora en la que pueda realmente cumplir y concentrarme para hacer mi mi mi itinerario que tengo planeado, porque siempre mi jefe llega a distraerme con algo, ¿no?, o sea, o, eh esto me pongo a hacer algo y llega y: "Oye, este, salió este asunto, ¿no?, este por favor e échame la mano, este acompáñame, ¿no?", o y yo, bueno pues, ¿no?, ya dejo de hacer lo que tenía en mi itinerario y ya me levanto y atiendo eso, digo: "Bueno ahorita le sigo, ¿no?, en cuanto me desocupe", bueno me regreso, me pongo a darle y de repente, pues ahí está el teléfono, ¿no?, otra vez, o sea, y yo, bueno, pues ya estoy atendiendo y digo: "Bueno, okey, ya me distraje un ratito, ahorita le sigo", ¿no?, luego mis compañeros de trabajo, ¿no?, también todos, todo el tiempo están así preguntándome cosas, ¿no?, de que: "Oye, este, ¿tú qué harías en este caso?, fíjate que estamos teniendo en esta bronca", y yo: "Ah, órale", ¿no?, y pues yo feliz de ayudar y y entiendo, ¿no?, además, pues que los tengo que ayudar, porque pues, e es la única manera en que veo que pueda salir adelante los proyectos en los que estamos, eh eh, trabajando, eh, pero al final del día, pues, no me dejan concentrarme, no me dejan terminar con las cosas que sí tendría que hacer, que son parte de mi rutina, y, pues, esto ya me empieza a afectar, ¿no?, o sea, este, <chuckles> de empie ya se me empieza a salir de las manos el horario de trabajo, ¿no?, ya no ya no cumplo con mis hora con con mis horarios porque, pues tengo que terminar más tareas, eh, que no me dejan terminar dentro de mis horas y termino quedándome super tarde o hasta trabajando en mi casa o a veces los fines de semana, etcétera. O sea, ya ya me está consumiendo, pues, más tiempo de lo que debería hacer, porque no me puedo nomás no me puedo concentrar.
Ajá. Ujú. Entiendo. Claro, claro. Ujú. Ajá. Sí, claro. Sí, claro. Bueno, y respecto a todo lo que me mencionas que en tu trabajo te cuesta trabajo, <chuckles> suena gracioso, pero te cuesta trabajo, eh, poder concentrarte al 100 debido a las interrupciones que tienes, ¿hay alguna forma en la que tú puedas poner una especie de límite en horarios labola laborales? Como dicen, no sé, estoy disponible para cualquier cosa, de tal hora a tal hora, después necesito concentrarme, o algo así, o es prácticamente imposible que lo logres hacer.
Ujú. Ujú. Mira, siendo franco, no lo he intentado como tal, ¿no? O sea, así tal como dices de que me de que me siente así con mi jefe, o con mis compañeros a decirles: "Oye, ¿sabes qué? De tal hora a tal hora yo necesito darle a esto, porque si no no va a salir". No no me he puesto a hacerlo de esa manera.
Ajá. Claro.
Pero, por otro lado, o sea, ahí te va esa contraparte. Por otro lado, sé que aunque lo hiciera, va a estar medio complicado que, que lo pueda cumplir. Porque son cosas que sí surgen en el momento. O sea, no, no culpo, pues, a mi jefe, no culpo a mis compañeros. Porque sí es cierto que son cosas para las que luego me necesitan, y son cosas que sí debo atender, ¿no? Entonces, no sé hasta qué punto realmente me funcionaría. O sea, creo que sí es algo que debería ser, pues, pero no sé hasta qué punto realmente vaya a funcionar esto de poner los límites. Porque eventualmente, aunque esté dentro de los límites, luego, este, una de va va a pasar una de 2, estoy previendo eso. O que no lo o que no me van a respetar, como ese time out, como ese tiempo fuera. O que si me lo respetan, en cuanto termine voy a estar atiborrado, ¿no? De de muchísimas cosas que van a terminar estirándome el horario a final de cuentas.
Ajá. Ujú. Claro. Ajá. Sí, claro. Okey, sí, comprendo mucho a esa parte, pero, pues, también el hecho de de de que puedas estar atiborrado de cosas, es probable debido a que, pues, en ocasiones te interrumpen mucho, pues, se vene se van a ir acumulando. Pero, pues, también es importante que trates de de hacerlo, los límites siempre son sanos en cualquier aspecto. Oye, y bueno, otra pregunta, eh, me mencionas que también sueles trabajar en fines de semana en ocasiones cuando no logras terminar tu trabajo, ¿hay forma en la que tú puedas evitar este tipo de cosas y cumplirlo durante semana sou durante la semana, so de plano te es muy complicada?
Ajá. Ujú. Sí, cierto, ujú. Ujú. Pues, general, uh, de hecho, generalmente trato de cumplirlo durante la semana y durante más o menos las horas de trabajo. Pero, es a costa de que llego más tarde a casa, ¿sabes?, o sea
Ajá.
Estoy ya llegando, pues no sé, o sea, se supone que debería estar llegando a mi casa como a las 7, ¿no? 7, 7 y media. Y ahorita ya estoy llegando, pues, no sé, este, 9, 10 de la noche, debido a que luego en no quiero trabajar en casa, ¿no?, o no quiero trabajar en fin de semana. Porque luego en casa también me cuesta más trabajo todavía concentrarme. Cuando me he llevado el trabajo a la casa, pues sí, muy bien. Llego a la casa, ya saludo a mi esposa, a mis hijos y todo, y les digo: "Bueno, este, pues, ya estoy aquí en casa, pero con permiso, ¿no?, me voy a poner a trabajar", y ha sido un infierno, ¿no?, el tratar de trabajar luego en casa, porque son muchas más las distracciones, incluso que las de la oficina, ¿no? O sea, ya cuando estoy en casa, pues ya mi esposa espera que ya le empiece, pues no sé, a a o ayudar con algo, o a convivir con ella o co a mis hijos también, pues, obvio quieren estar conmigo, ¿no?, en entonces, es como evito, ¿no?, este, pro por eso evito, pues, llevarme el trabajo a la casa o a los fines de semana también, porque me resulta contraproducente.
Ajá. Claro. Por supuesto. Sí, claro, entiendo. Oye, y bueno, una pregunta más, ¿cómo te has sentido cuestión anímica? Eh, ¿cómo has sentido el sueño? ¿Has podido dormir bien? ¿Qué tal ha estado tu energía esto últimamente?
Pues mira, sí estoy más cansado, ¿eh? O sea, creo que no había recapacitado en esto hasta ahora que lo mencionas. Pero sí, sí es cierto que que sí me ha afectado un poco en la cuestión de energía. Este, te digo que estoy llegando como después de las 9 de la noche a mi casa. Y pues, ya llego como medio malhumorado y medio cansado, ¿no? Y obviamente, pues, estos son 2 factores que luego terminan afectándome en otros aspectos, ¿no? Obvio, si llego malhumorado y si llego cansado, pues, también me me bajan el ánimo basta me baja el ánimo bastante después. Y no solo a mí, creo que afecta a mi familia también, ¿no? O sea, también, o sea, después de que de mi esposa me está esperando todo el día para convivir conmigo aunque sea un ratito, y yo llego todo malhumorado, pues, esto termina afectándola a ella y a mis hijos también, ¿no? Em, está está haciendo un efecto de cadena, pues.
Ujú. Sí, claro. Sí, claro. Por supuesto. Okey, sí, entiendo bien, eh, por lo que estás pasando, pero, mira, algo un consejo de que te puedo dar es que, entiendo que hay veces en las que no puedes como delimitar el espacio donde dices: "¿Sabes qué? Voy a trabajar de tal hora a tal hora", y que no sigan como entrando, pues, eh, complicaciones laborales que, pues, que no puedes evitar, que no está dentro de tus manos. Pero, pues, una cosa que te podría ayudar muchísimo es, tal vez: "Tengo estos pendientes, tengo que hacer esto durante el día", obviamente, van a surgir dudas, a menos que sea una emergencia, se tienen que contestar en inmediatamente, hay otras que posiblemente puedas dejar para otro momento. Y lo que te puede ayudar es decir: "¿Sabes qué? Tengo estas metas, tengo que trabajar esto, y e d de aquí a aquí tengo que hacerlo antes de responder las dudas". Hacerlo como por pequeños lapsos dentro de tu mismo horario laboral, para que tú puedas dividir la carga de trabajo que tienes día con día para poderlo lograr en intentar hacerlo dentro de tu horario laboral. Y, a su vez, poder responder las dudas que lleguen a salir. Sé que esto no no es perfecto, no es un plan perfecto, porque puede ser que salgan más cosas de las que tengas previstas, pero puede ser un punto de partida para que tú puedas co a comenzar a organizar mejor tus tiempos dentro de tu horario laboral, y no tengas o qué llevar trabajo a casa, salir más tarde, o incluso, trabajar fines de semana, porque no está dentro de lo que no está dentro de tu horario y, pues, también es importante que te cuides.
Ujú. Sí, así es. Ujú. Mm. Ujú. Okey. Okey. Okey.
Ahora, algo importante también es que tomes ciertos descansos, necesitas descansar. Por lo que me mencionas, ya te escucho fatigado de tu trabajo, ya estás como de: "Ya no puedo, necesito descansar, ya no quiera". Y está bien, es completamente normal, no eres una máquina, eres una persona y necesitas descanso. Es importante que cuides ese tipo de cosas, para que puedas rendir mejor cuando es tengas que esforzarte dentro de tu empleo. Recuerda, un buen descanso siempre te va a dar energía, y siempre vas a estar disponible para lo que sea necesario. Y, como te digo, va a haber ocasiones en las que, pues, tu trabajo no te lo va a permitir, y es completamente normal, porque salen inconvenientes que, pues, por eso se llaman inconvenientes, no están planeados, ¿me entiendes?
Sí, así es. Ah, okey. Ujú. Okey, ajá.
También, algo importante Dime, dime.
Sí, no, pues, e es este, te iba a comentar que sí me hace algo de sentido el el hecho de a lo mejor darme descansos, aunque me hagan hacer que llegue un poco más tarde a mi casa. Tal vez sí debería darme de repente algunos descansitos, incluso, en horario laboral, ¿no? O sea, aunque sea aunque esté en la oficina, pues, a lo mejor debería decir: "¿Saben qué?, los siguientes 10 minutos me voy a salir, no sé, al jardín de ahí de la empresa y sorry, pero ahí sí no voy a atender nada, de nada".
Claro. Claro. Sí, claro, y no es malo, de hecho, es bastante bueno, porque te va a ayudar a despejar la mente. Y a tener te va a ayudar, incluso, hasta tu creatividad y tu eficiencia. Entonces, pues, es importante que lo tengas bien en mente para que, pues, puedas rendir más, y puedas resolver mejor las problemáticas que surjan, y cumplir con tu trabajo predeterminado. Eso es algo bastante importante. También, pues, algo que tienes que hacer yo sé que es difícil por los problemas que salen, pero también trata de enfocarte en una tarea a la vez.
Ujú. Mm. Okey. Ujú.
Trata, de si te sale algo: "¿Sabes qué?, tengo que hacer esto", enfócate en esa tarea hasta que lo termines. No intentes abarcar todo tu trabajo en un mismo momento, porque no te va a funcionar. Lo único que vas a hacer es que tu mente va a estar en tantas cosas a la vez que no vas a poder terminar ninguna, de una forma eficaz, veloz y y correcta, ¿me entiendes?
Ya. Ujú. Sí, así es. Creo que en ese listado de cosas que tengo que hacer al día, eh, tal vez deberías subdividirlas todavía un poco más para lograr esta organización que me estás diciendo, y así, puedo como por bloques más pequeños, eh, decir: "Bueno, me quedé hasta aquí, ya me interrumpieron, pero por lo menos esto está terminado"
Así es.
"y ahorita, regresando de esta distracción que estoy teniendo, puedo continuar". Pero, por lo menos, desde un bloque ya terminado, porque muchas veces eso es lo que más me afecta, ¿no?, que quede algo como a medias.
Claro. Y, pues, bueno, espero que puedas aplicar estos consejos para tu vida diaria y que todo salga bien. Ya lo verás, con un poco de perseverancia y constancia vas a lograr que sea más sencillo llevar tu trabajo.
Ujú. Sí, así es, organización, de eso se trata. Muchas gracias. Hasta luego.